Allora, tendenzialmente non ha potuto, nel senso che, non è mai intervenuta anche in seguito alle varie richieste, ha sempre detto che non poteva intervenire. Secondo me c'era anche tanto una percentuale di non volere, perché trattava comunque di, tra molte virgolette, "un disagio" che andavano a crea cioè che queste persone nella loro ottica potevano andare a creare, no, uhm, chiedendo comunque dei supporti aggiuntivi. Ehm, diciamo che, questo mi ha fatto molto domandare, uhm, fin da subito tra su quale sia il rapporto, appunto, tra accessibilità e inclusività, perché tante volte, con accessibilità si intende, appunto, <clicks tongue> uhm, o comunque si pensa, appunto, a disabilità fisiche e non si pensa invece a rendere uno spaci uno spazio accessibile e inclusibile a tutti.
Okay. Okay. Ti faccio una domanda, quando tu parli di inclusività, intendi anche, per intenderci, magari uno straniero che è nella tua classe, che non parla la tua lingua per cui non riesce ad accedere a quelli che sono poi quelli che sono i contenuti che spiega l'insegnante?
Ehm Sì, assolutamente. Secondo me, appunto, mhmm, questa co questa questo fatto che hai appena descritto, è un grandissimo fattore di rendere una classe inclusiva oppure non inclusiva, se una persona riesce comunque a partecipare nelle attività e ad avere un supporto nello svolgimento di esse. Ehm
Nella tua classe c'erano persone che non parlavano italiano?
Sì, ce n'erano 2, io ho fatto un liceo classico a Milano, appunto, e c'erano 2 persone che sono arrivate, in realtà, in terza superiore che, mhmm, si erano appena trasferite, in realtà una persona dall'America, un'altra persona dallo Sri Lanka, e non avevano a ancora imparato benissimo la lingua, cioè comunque, per l'iscrizione a scuola avevano imparato un determinato, mhmm, numero di parole in italiano, determinate cose, ma non avevano tutte le competenze, diciamo, necessarie, ecco.
Mh-mh. Mh-mh. Certo. Okay, ti faccio un'altra domanda: hai notato da parte della scuola un essere più inclusivi verso la persona che arrivava dall'America rispetto a quella dello Sri Lanka?
Sì.